อืม ก็ดีเหมือนกันนะคะ คือ เอ่อ พอคุณพูดแล้ว เรามองว่า อุ๊ย จริง ๆ เราก็สามารถที่จะ นอนไปพร้อมกับลูกได้เนาะ จะได้พักผ่อน แล้วตอนกลาง วัน จะได้มีพลังมากขึ้นน่ะค่ะ แต่ว่าก็ควรที่จะลดงาน เพราะบางทีเราก็ลืมนึกไปว่า เราไม่ได้แบบ เอ่อ ต้องต่อสู้คนเดียวนะ เรามีสามีที่จะต้องสู้ร่วมกับเราด้วยอะค่ะ อย่างงี้ พอได้ฟังคุณเล่า เราก็รู้สึกว่า จริง ๆ แล้วอะค่ะ เราควรที่จะเล็งเห็นความสำคัญของชีวิตตัวเองนะคะ มากกว่างานน่ะค่ะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ก็คือส่งกำลังใจให้อีก อย่าง อย่างที่บอกนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่า คุณรู้สึกว่า เวลาพักสั้น ๆ น่ะค่ะ เราอาจจะหากิจกรรม หรือว่าอาจจะ ถ้าสมมติว่า อยู่ในอารมณ์เครียดอยู่งี้นะคะ อาจจะเป็นการลุกไปเดิน หรือว่าคือ มองออกไปข้างนอกก็ได้นะคะ ที่มันเว้นว่างจากการที่เราต้องนั่งคอมพิวเตอร์หรือว่าทำงาน แบบเนี้ยค่ะ แล้วก็ได้ ได้เวลาพักแป๊บหนึ่งอะค่ะ หายใจลึก ๆ แล้วก็มองไปที่ข้างนอกบ้าน หรือว่ามองไปที่บรรยากาศที่เป็นท้องฟ้าก็ได้ค่ะ แบบนี้ก็อาจจะช่วยทำให้อารมณ์นะคะ หรือว่าความเครียดน่ะค่ะ ลดลงอะค่ะ ไม่ทราบเคยลองวิธี นี้แล้วหรือยังคะ?
อืม